Sokak yemekleri, böyle, yeni lezzetlerin keşifleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Mesela sokak yemekleri seni nasıl etkiliyor?
Sokak yemekleri bence bir ülkenin veya herhangi bir spesifik olan, eee, bir bölgenin, eee, yemeğinden, sadece sokak lezzetinden çok key eee, kültürünü de, eee, gayet gözler önüne seriyor. Çünkü zaten sokak yemekleri yıllarca süregelmiş e eski bir kültürden geldiği için, eee, bundan dolayı gerçekten çok hani, unique, eşsiz, farklı deneyimler yaşayabiliyoruz. Sadece, eee, anı değil, pardon, sadece, eee, yemek olarak, tat olarak bakmak yerine bazen anılar olarak da ve kültür olarak da bakmak gerçekten yemeğin derinliğini çok etkiliyor bence. Mesela, <tsk> emm, ben Japonya bir eee, yaklaşık 2 hafta önce Japonya'dan döndüm ve Japonya'da öylesine bir sokak lezzeti kültürü var ki aklına gelebilecek her şey var. İşte, Takoyaki, yani ahtapot topundan tut, böceğe kadar ki, böcek çok görmedim, çok çok nadir gördüm ama yani yemeyi de düşünmedim ve denemedim de. Yani sonuçta böcek. <chuckles> Ama, bunun dışında aklına gelebilecek her şey var, hani Noodle'ından, Ramen'ine, işte, eee, böyle, daha pratik yemeklerden daha uzun süreli, ya sokak lezzeti olmasına rağmen hazırlaması çok uzun süren, işte tuzlusundan tatlısına, krebinden pankekine o kadar fazla envai çeşit var ki yani, gerçekten, eee, kültürü çok çok iyi yansıttığını düşünüyorum; çünkü onun hazırlanmasını izlerken, eee, yani o ustaların yıllarca, hani, yaptığı emeği resmen gözler önüne sermesini izliyorsunuz ve bu inanılmaz keyif veriyor insana.
Hı. Hı hı. Hıı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sen Hı hı. Hı hı A! Hıh. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. HI hı. Ha ha. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı. A ha. Hıı. Hı hı.